Ehm, avevamo il pit, quindi la parte quella vicina al palco.
Okay.
E io con le stampelle, mi sono fatta tutta la giornata dal mattino presto, ovviamente, portandomi dietro al mio amico, che dal mattino presto l'ho fatto venire lì, per i Greta Van Fleet, sì. E e avevo le stampelle. Non volevo assolutamente andare nella parte, mhmm, live n cioè l'organizzazione mi avrebbe dato la possibilità di accedere a una parte riservata, perché avevo le stampelle, ma sapevo che sarei stata lontana dal palco.
Meraviglio Okay. Eh certo e quindi hai detto: "No, non rinuncio assolutamente a stare sotto il palco."
Assolutamente, no. Cioè ci chi mi fermava, no. Ma fi ma figurati! Infatti la cosa più bella, è stata che quando sono o concerto, c'era anche un altro ragazzo con le stampelle e quando ci siamo visti, abbiamo alzato le stampelle, come in segno di di dire: "Ehi, ma grande. Sei un grande anche te." Esatto.
Assolutamente, ma nessuno, ma neanche le stampelle. <chuckles> <chuckles> Ti salut siamo qua, la resilienza. <chuckles>
Ehm e quindi, uhm, ho cercato di arrivare il più davanti possibile al palco. Purtroppo, la prima volta che li ho visti i Greta Van Fleet, non ero in prima fila nonostante le stampelle, perché la gente fa schifo.
Okay, certo.
<chuckles> A volte, a volte non sempre. Però a volte la gente è antipatica. Ehm, ma mi sono riscattata poi, uhm, 2 anni dopo, quando sono tornati per il nuovo, uhm, tour del nuovo album, perché li ho visti 2 volte, 1 a dicembre, 1 a luglio. Ed ero a entrambi i concerti in prima fila. Quindi io mi sono riscattata molto bene, m
Mh-mh. Molto bene. Molto bene, molto bene. Parliamo invece terza domanda sui concerti. Il concerto che è stato deludente, quindi altissime aspettative. Una volta arrivata, hai detto: "No. Basta."
Per me era irrinunciabil Ah, m Allora, nonostante siano una band, mhmm, che mi piace molto, gli Arctic Monkeys.
Mh-mh. Okay.
Io mi ricordo del concerto, sarà che non ero ero in, uhm, in tribuna stavolta, non era in, mhmm, in prato diciamo. Uhm, ero, mhmm, minorenne, era il 2017, stavo per compiere 18 anni. Ehm, ero andata con questa mia amica, compagna buona ci stava, il problema erano gli Arctic Monkeys, che era il tour di Tranquility Base Hotel and Casino
Mh-mh. Perfetto.

Sì, cioè quelle secondo me sono state proprio le "basi", tra molte virgolette, che mi ha dato mio padre. Poi mio fratello m'ha dato la pacca sulla spalla, con un po' più in là i Guns N' Roses, i Nirvana, quindi cominciamo già a andare negli 80, 90, ehm, e poi mi ha introdotto anche a il metal, no, quindi i Metallica, gli Iron Maiden. Crescendo poi ho sviluppato io personalmente, perché ognuno poi ha le proprie playlist super personalizzate.
Mh-mh. Okay. Ah. Chiaramente, chiaramente, poi i gusti diventano personali, ovvio.
Ovvio. E quindi sono rimasti, ovviamente le basi di mio fratello e mio padre, però poi con nuovi gruppi mi sono anche più evoluta io tipo, a me i Green Day piacciono tantissimo, a mio padre non piacciono e ci sta.
Mh-mh. Eh beh ovvio, ovvio, son generazioni anche differenti.
Esatto. Ehm, oltre ai Green Day ti posso dire, sempre più recenti di quegli anni lì, i Red Hot Chili Peppers, o ancora dopo dopo gli Active Monkeys. I Muse sono la mia band preferita in assoluto, cioè i Muse per me quals sono qualcosa di veramente spettacolare. Ovviamente band che a mio padre piacciono, però ha iniziato a sentirli perché li sentivo io, non per altro.
Mh-mh. Okay. C sì, sì, sì, ovvio. Quindi hai ha mhmm, subito un po' il cambio generazionale grazie a te.
Esattamente. E io sono quella che ha sempre cercato in generale di passare i suoi gusti musicali agli altri. Mi ricordo alle elementari che a una mia amica avevo fatto una capa tanta, <laughs> delle mie band anche alle ele alle medie, ma tant'è che poi l'ho convertita e lei ancora oggi mi ringrazia per averle, uhm, consigliato che cosa ascoltare ai tempi. Cioè qui la musica, esatto, cioè
<laughs> La musica. E allora parliamo ovviamente di concerti. Il concerto più memorabile a cui sei stata, a quello ti chiedo, il più memorabile?
Ovvio. <chuckles>